Ne, ähm, ich a ich wandere mit 'nem, äh, non, ähm, Workers but Migrant Visa aus? Ne, das heißt anders, ähm, aber mit dem Verlobtenvisum, mit dem Verlobtenvisum arbeite wandere ich aus und, also, mit dem K-One-Visum. Und, äh, deswegen ist ja auch erst mal diese Arbeitsbestimmung, dass ich irgendwie erst mal auf meine Arbeitserlaubnis warten muss, ähm, und das dauert dann mindestens, also so um den Dreh 6 Monate.
Mhm. Ah, okay, so ähnlich. <laughs> Ja. <laughs> Ah, okay, oh, spannend. Ja. Ah. Ah, okay, aber da kannst du dann vor Ort warten, bis du dann, äh, das bekommst oder musst du hier warten? Also du du kannst schon rüber sozusagen, aber
Und Genau. Ne, ähm Mhm. Genau, also ich muss auch erst verheiratet sein. Also, ähm, der Prozess aktuell ist, wir warten grade auf das Visum dass das K-One-Visum durchkommt und wir hoffen <chuckles> so 'n bisschen, dass wir dann im Februar 'ne Antwort erhalten, vielleicht auch im März. Und, äh, dann muss man zur Botschaft und in der Botschaft gibt's dann noch ein Interview und wenn man dann durch das Interview gegangen ist, äh, dann ist das so, dass ich 6 Monate Zeit habe, einzureisen mit diesem Visum und innerhalb von 90 Tagen, ähm, wo ich dann angekommen bin, müssen wir heiraten. Und dann, äh, muss man
Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, okay. Ach, okay. Also du kannst jetzt nicht in Deutschland heiraten, du musst im Ausland dann dort heiraten sozusagen, dass das dann zählt. Ah, okay. Oh, das ja ganz spannend. Wo weiß dann deine Familie schon dann auch Bescheid, dass sie dann äh, kommen sie dann alle rübergeflogen, weil die wollen ja sicherlich dann dabei sein.
Ja, genau. Genau, über dieses Visum schon. Mhm.